Oo nga, um, yun nga, pero dito sa ating bansa, kahit na nakapatag nakapagtapos tayo ng pag-aaral ang hirap, 'di ba paring abutin ng tagumpay, parang ang hirap. So, yung iba kailangan pumunta na lang sa ibang bansa para makamit nilang kanilang inaasam na pangarap. Iiwan yung pamilya nila dito sa ating bansa para lang makapag-ipon para makapagsimula ng negosyo na pangarap nila, 'di ba? Kasi sa aaminin natin mas maganda yung kita pag maganda yung negosyo mo kaysa magtrabaho ko lang na magtrabaho. Na ano, yung kita natin, eh, dya diyan lang talaga, sapat lang.
Mm, totoo. Oo naman. Totoo yun. Mm. Totoo yan. Hm. Totoo. Totoo na kinakailangan talaga natin ng mga passive na income
Oo.
kasi ang hirap umasa sa mga trabaho natin, eh, totoo din naman yung sinasabi nila na walang yumayaman sa 9-5 or 7-4 na mga trabaho eh, 8 hours na job. Talagang diskarte lang talaga kung paano ka uunlad at kung ano ang ipagpapaloob sayo ng Diyos 'yon ang para sa akin.
Mm nga. Oo nga. Oo nga. Oo nga, pagsumikapan mo lang kasi 'pag trabaho, kahit anong trabaho gawin mo yung o oras natin na binabayaran tayo, yun lang yun, eh, hindi na yun tataas, 'di ba?
Totoo, totoo yan.
Para sayo ba?
Oo, sang-ayon ako sa lahat ng mga pinagsasabi niyo at sana marami rin po kayong naka nakapulutang aral sa pinag-usapan natin.
Oo naman, ang dami kong natutunan lalo ng yung mga pananaw natin sa buhay.
Sige po, paalam.
Yes, paalam.